Eee, son zamanlarda, böyle, biraz, eee, uykuya dalmakta ya da uykuyu devam ettirmekte, u uykudan tat almakta, dinlenmekte, uykudan uyandığında, böyle, biraz, az önceki söylediğim gibi dinlenmekte ya, bunlar bir bir türlü kafamda olmuyor artık bunları unuttum diyebilirim neredeyse, hani. Biraz stres, biraz endişe, biraz evham... Hani, gün içerisinde de uykusuzluk çekiyorum. Hani, bazen gerçekten 8 saati geçkin olarak da uyuduğum oluyor. Daha fazla uyuduğum oluyor. Ama gün içerisinde uykusuzluk çekiyorum, uykuya dalıyorum, uyanıyorum. Hatta bir de şey başladı, ııı, "uyku felci" dedikleri o olay başladı ve bu da beni aslında biraz rahatsız ediyor ve artık hem fiziksel hem de mental olarak, hani, çok yorgunum <scoffs> ve gerçek anlamda, hani, biraz, eee, uyuyabilmek çok büyük bir lüks oldu aslında benim için ve bu konuda, hani, bir şeyler yapmak istiyorum artık. Çünkü, hani, hem dediğim gibi: "Z fiziksel olarak da yoruluyorum, mental olarak da yoruluyorum." E, seninle bu konuyu biraz konuşmak istedim.
Evet. Hı hı. Anladım. Hı hı. Hımm. Evet, anlıyorum. Hı hı. Evet. İyi yapmışsın. Sonuçta böyle, bir, eee, hani, hayatında uykusuzluk dönemi oluşmuş ve bunun ileri boyutlara gelmesi tabii ki de düşündürücü olabilir. Hani, eee, bunun da farkına varmışsın ve bir aksiyon alma gerektiğini. Eee, şimdi, tabii, burada önemli olan bu uykusuzluğunu, hani, biraz stresten kaynaklı olduğunu da söyledin. Eee, önemli olan asıl kaynaklarını bulmak, yani, gün içinde mesela, bir hayatın var. Yani, örnek verecek olursam: Stresli bir iş hayatın mı var? Ya da bu stresin kaynağı, eee, kişisel sorunlardan mı? Yoksa tamamen, işte, küçük bir neden de bir stres sebebi olabilir, eee, bunu öğrenmek istiyorum. Bunun dışında gün içinde mesela, eee, biraz da, böyle, eee, aslında besin tüketimlerin, eee, ya da yemek yeme alışkanlıkların da uykuyu, eee, tetikleyebilir. Mesela çok fazla kahve içiyor musun, enerji içeceği içer misin, sigara kullanımın var mı, eee, gün içinde mesela uyku şek şekerleme dediğimiz kısımlar yapıyor musun? Biraz da aslında bunlardan bahsedebilir misin?
Evet. Evet, tabii. Hı hı. Anladım. Evet, kesinlikle. Tabii. Eee, ilk olarak, ııı, en sondan başlamak istiyorum. Eee, kahve ya da, böyle, enerji içeceği, eee, bu tür içeceklerle pek aram yok, eee, ama, hani, sigara gibi kötü bir alışkanlığım var. Hani, tek kötü alışkanlığım o olabilir. Eee, çay olarak, hani, sabah belki 1-2 bardak. Onun haricinde su harici hiçbir şey içmiyorum diyebilirim. Eee, strese neden olan şeyi düşündüğümde ise a aslında biraz ç çoklu görev, eee, yapmak zorundayım şu anda hem iş hem öğrenimi ikisi a ikisini aynı anda götürmek zorundayım. Ve, hani, birini yaparken birini düşünüyorum, birini yaparken birini düşünüyorum ve bu, ister istemez, biraz dediğim gibi, ya, sürekli bunları düşünmeme neden oluyor. Ama tam olarak, eee, stresin kaynağı burasıdır diyebilir miyim? M diyemem. Çünkü sosyal ilişkiler de aslında, eee, bu konuda dır çok büyük bir etken. Düşününce bu hem iş hem de eğitim noktasında oradaki tanıştığım insanlarla aramdaki olan ilişki de beni biraz, eee, stres içerisine sokabiliyor. Yani, çünkü ben biraz, böyle, içine kapanık bir insanımdır. Hani, içine kapanık derken sosyal ilişkilerim güçlüdür. Eee, ama, hani, eee, böyle, ne bileyim insanların paylaştığı şeyleri pek paylaşmayı sevmem. Hani, beni kıran, üzen ya da, böyle, ya, o o öyle, bir sorunum varsa kendi içimde halletmeyi daha çok s severim ama o insanlarla ister istemez ilişki kuruyorum ve, hani, biraz, eee, nasıl diyeyim? Soğuk da gelmiyorum ama, eee, şeyden uzakmış gibi, sosyallikten uzakmış gibi bir imaj çizdiğim için de, hani, "Yanlış mı yapıyorum? Ya şu an yaptığım doğru mu?" gibi, hani, böyle şeyler düşünmek de aslında beni biraz s stres ediyor olabilir diye de düşünüyorum.
Hı hı. Tamam. Hı hı. Anladım. Hı hı. Tamam. Kesinlikle. Hı hı. Evet. Hı hı. Doğru. I hı. Evet. Yani, gerçekten de dediğin gibi, yani, gün içindeki birçok sebep stres kaynağı olabiliyor. Hani, bunun aslında tam da farkında değilsin ama belki şu anki yaşadığın süreçte, hani, "Okul." dedin, okul hayatın var, bir işin var, eee, bunları birlikte yürütmek gerekiyor. Hani, bunlar aslında genel olarak hayatta herkesin, hani, stres kaynaklarından, eee, temelini oluşturan sebepler. Özellikle iş hayatı, para kazanma dertleri, eee, belki 2'li ilişkiler, her şey etkileyebiliyor. Tabii, bunları öncelikle, hani, doğal olduğundan, eee, kabullenebilirsin ve gelip geçici süreçler olduğunu da bilmeni isterim tabii. O yüzden çok fazla, hani, bunu stres kaynağı olarak düşünmemeni tavsiye ederim ilk etapta. Eee, kafein konusunda gerçekten iyisin. Evet, eee, bu konuda, hani, eee, kahve içmediğini, çayı, eee, çok fazla da tüketmediğini söyledin. Sigaranın da en azından uykuyu çok dolaylı yoldan etkilemediğini söyleyebilirim. Eee, tabii, bunun dışında, eee, biraz da, böyle, eee, spor alışkanlığın var mı mesela? Çünkü gerçekten, eee, bunu soruyorum. Egzersiz, spor, eee, hem stresten insanı uzaklaştırıyor hem uyku kalitesini arttırıyor hem, işte, eee, mental olarak daha güçlendiriyor, bir disiplin kazandırıyor. Var mı spor alışkanlığın ya da düşünüyor musun, böyle, bir, eee, spora başlamayı?
Evet. Belki de. Kesinlikle. Hı hı. Harika. <snorts> E, tabii. Aslında, şöyle, tam, böyle, rutin bir şekilde yaptığım herhangi bir ııı, böyle, bir düzene uyarak yaptığım bir egzersiz yok ama, yani, yürümeyi çok, aşırı seviyorum. Hani, dışarı çıkıp, yani, dolaşmayı, yürümeyi, hani, o esnada ben çok müzik dinleyen bir insanımdır ama yürürken müzik dinlememeye de gayret ediyorum. Biraz daha, hani, eee, o anın içerisinde kalabilmek adına yaptığım bir aktivite. Eee, burada hem bedenimi de yormak istiyorum hem de zihnimi de biraz sakinleştirmek istiyorum ama şey olarak soruyorsan, hani, be gi belli bir düzen içerisinde belli planlara sadık kalarak, eee, yaptığım bir egzersiz var mı? Yok. Ama yürüyüş, hani, belki günlük yarım saat 45 dakikalık bir, eee, yürüyüş ü şeyim var. Hani, kendime ayırdığım zaman var ama onun haricinde herhangi bir egzersiz de şu anlık ilgilenmiyorum.
Hı hı. Güzel. Hı hı. Anladım. Hı hı. Tabii. Hı hı. Zaten burada, hani, temel, eee, egzersiz, hani, yürüyüş de olabilir, eee, herhangi bir spor branşı da olabilir. Burada önemli olan senin sevdiğin bir şeyi egzersiz olarak hayatına almak. Burada da yürüyüşü almışsın, gerçekten, eee, hani, bu güzel bir şey. En azından yürürken, işte, eee, 1 saat gibi bir süreyle yürümeyi tercih edersen, çünkü genelde insan, eee, yürümektir, bisiklettir ya da koşudur, böyle, egzersizlerde, eee, yarım saat, 40 dakikadan sonra vücudunun, eee, hani, tepki süresi ortaya çıkıyor. O yüzden, hani, süreyi biraz belki 1 saate kadar çıkarırsan ve belki s daha iyi olacak şekilde yukarı seviyelere taşırsan senin için daha iyi olacaktır bu konuda öyle şeki o şekilde öneri verebilirim sana. Eee, ayrıca beslenme konusunda da biraz dikkat etmeni de öneririm, bu da yine stresi etkileyen, çünkü insanın yedikleri ve bağırsak florası gerçekten stresi tetikleyen faktörlerden bir tanesi. Eee, bu yüzden, hani, biraz daha diyet tarzında ya da hafif yiyecekler, belki, eee, uykuya geçmeden önce s akşam saatlerinde fazla bir şey yememek, eee, yatmadan önce, tabii, biraz, mesela, böyle, eee, bir ritüel oluşturmak da uyku sinyallerini beynine yollamanı sağlayacaktır. Mesela, bir, eee, sıcak duş alabilirsin yatmadan önce. Sıcak duş alındığında uykuya geçiş süresi daha hızlandırılmış olarak, eee, sana yansıyacaktır. Eee, onun dışında akşam, böyle, 7'den 8'den sonra, işte, çay, kahve içmemek ya da bir yemek konusunda, böyle, çok hafif yiyecekler yemek, eee, uyku süresini hızlandırabilir. Eee, yine belki uykudan önce telefon bağımlılığın varsa, mavi ışığa, eee, maruz kalıyorsan bu da uykuya dalmayı ve stresi de dolaylı yoldan a etkileyebilir. Çünkü, eee, sosyal medyada, mesela, o kısa videoları izlediğinde belki komik de bir video olsa bile, eee, o hızlı geçişler, beynin hızlı çalışması stresi bile doğurabiliyor. Eee, bu konuda, böyle, biraz çabaların var mı? Ya, gün içinde ekran kullanımı ya da yatakta, mesela, telefonla mı uyumayı tercih ediyorsun? O konuda nasılsın?
Evet. Biraz da Harika. Evet, bunu okumuştum. Evet, olabilir. Ne gibi? Deneyimledim. Hı hı. Hıı. Anladım. Evet. Aslında, şöyle, eee, eee, bu konuyu daha öncesinde fark edip, hani, beslenme ya da diğer konularla ilgili pek bir şey yapmasam da ekranla ilgili çok şey yaptım diyebilirim. Eee, çünkü, hani, uykuya dalmadan önce kesinlikle, hani, o noktada 1 saat hiçbir şekilde ekrana maruz bırakmamaya gayret ediyorum. Hatta, eee, belki de bu kaydırma denilen, eee, şeyi günlük belki de 10 dakika bile yapmıyorumdur. Ya, buna neredeyse 1 senedir falan çok dikkat ediyorum. Eee, ama beslenme noktasında şunu söyleyebilirim, hani, iştah olarak çok, eee, böyle, neredeyse 0'a yakın bir iştaha sahibim. Hani, yemek yemek bir gereklilik olmasa gidip yemek yemeyeceğim. Yani, o kadar, eee, iştahsızımdiyebilirim. Ama, hani, eee, günlük almam gereken, böyle, besin ölçülerine dikkat ederek de beslendiğim söylenemez ama şey de yapıyorum. Eee, yani, nasıl diyeyim? Eee, gerçekten bana iyi geleceğini düşündüğüm şeyleri yemeye de gayret ediyorum. Hani, tek bir, eee, ürün seçip o üründe, hani, böyle, sadece damak tadıyla ilerlemiyorum beslenme noktasında. Ama dediğim gibi biraz iştah noktasında büyük eksikliklerim var. Eee, bunlar da, eee, çok geç kahvaltı yaptığım oluyor. Hani, belki de e, bazen 4'ü buluyor ama genellikle on iki bir arasında kahvaltı yapıyorum. Eee, günlük belki, ya, çoğu zaman ya 1 ya da 2 öğün yemek yiyorum. Eee, dediğim gibi o öğünlerde yediğim şeylere çok dikkat etmesem de, hani, elimden geldiği kadarıyla da dikkat ediyorum ama diğer konularla alakalı, işte, akşam, eee, tüketme noktasına, hani, geç kahvaltı yapınca biraz, eee, ister istemez uykuya dalacakken geç de yemek yemiş oluyorum. Hani, 2'nci öğünü, biraz saatler ilerledikten sonra yiyorum. Hani, gece belki 9-10 arası. Eee, buna dikkat etmek, eee, uykumu etkileyeceğini de düşünüyorum. Çünkü, hani, ya bazen evde yapılan yemek biraz ağır olabiliyor ve 9'dan 10'dan sonra yediğimde de, hani, uykuya dalma noktasında sorun çekmesem de uykudan uyanma noktasında biraz sorunlar yaşayabiliyorum.
Hı hı. Süper. Evet. Güzel. Anladım. Hı hı. Evet. Anlıyorum. Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Hı hı. Anladım. Tabii. Hı hı. Gerçekten, eee, dediğin gibi aslında, hani, çok, böyle, eee, yemek konusunda, hani, zararlı şekilde bir beslenme yöntemin yok, eee, anladığım kadarıyla. Eee, sadece biraz, böyle, küçük dokunuşlarla bunu düzeltebilirsin. Dediğin gibi, uykuya geçmeden önceki, eee, yemek alışkanlığını, belki onu bırakırsan, eee, belki öğünlerinde, eee, biraz daha, böyle, eee, protein bazlı, daha, böyle, besleyici yiyecekler tercih ed edebilirsin. Sonuçta, eee, günde 2 öğün yemeği tercih ettiğini söyledin. Hani, bu konuda biraz dikkat edebilirsin. Biraz şekeri de azaltmanı tavsiye ederim eğer kullanıyorsan, böyle, eee, şekerli yiyecekler. Bu da çünkü uyku halini dengesiz, eee, yapabilir, gün içinde bir anda uykulu yapabilir seni, gece uykunu kaçırabilir. Eee, bunlara da dikkat ettiğinde, eee, sporu da zaten yürüyüş olarak hayatında var. Eee, hani, stresten de zaten uzak kalmanı ya da bir şekilde hayatındaki stresi yönetmeni, eee, tavsiyelerini de vermiştim. Hani, bu şekilde, eee, uzun vadede umarım bu uykusuzluk sorununu çözersin diye düşünüyorum.
Evet, tabii. Evet, tabii. Evet, tabii. Evet. Umarım. Hani, farklı bir bakış açısıyla bakmamı sağladın aslında bu noktada yapılabilecek, eee, somut adımlar noktasında biraz eksik kaldığımı da fark ettim, hani, seni dinlerken de bunların da farkına vararak, eee, bu işi kafamda çözdüm, diyebilirim. Verdiğin tavsiyeler için çok teşekkür ediyorum.
Hı hı. Ben çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Görüşürüz.